อ่า อยากจะสอบถามครับว่า การย้ายถิ่นเนี่ยครับผม มันเปลี่ยนในเรื่องของความรู้สึกของเรื่องการย้ายบ้านของคุณยังไงบ้างอะครับ?
ได้เลยค่ะ เอาจริง ๆ น่ะ <chuckles> ตัวเราเองอะอยู่มาแล้ว 4 ประเทศอะค่ะ ทั้งไทย อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น
อืม โอ้! ส ครับผม
อืม อยู่จนงงไปหมด
อา ครับ ๆ อุ๊ย อย่างงี้ต้องมีประสบการณ์สนุก ๆ เยอะแน่นอน <chuckles>
เออ ไม่เดี๋ยวเรา อะ เล่า เล่าก่อน จาก เออ ใช่ <chuckles> เยอะ <chuckles> เยอะมาก แต่ว่าคือเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาอยู่แล้วอะค่ะ ตั้งแต่เด็ก ๆ อะเนาะ เราก็ชอบเรียนภาษาอังกฤษ เราก็เลยรู้ว่า คือโตมาแล้วเรารู้ว่าเราอยาก อยากอยู่ต่างประเทศอะ เราอะ <tsk> เหมือนแบบอยากไปเปิดโลกกว้างอะ เหมือนคิดว่าโลกใบเนี้ย มันยังมีอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะอะค่ะ รอเราอยู่ ใช่ ใช่ พอเรียนจบก็เหมือนมีโอกาสได้ไปอเมริกาเนาะ ตอนนั้นไปเป็น Au Pair อะค่ะ ไปเป็นแบบว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็ก แล้วก็อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์อะเนาะ เออ เราก็ ใช่
ใช่ไหมครับ? เออ อ๋อ อา ครับ อา ใช่ ๆ ๆ มันยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะใช่ไหม? อืม ๆ ๆ โอเค อ๋อ อันนี้คือเป็นการเดินทางประเทศแรกเลยถูกต้องไหมครับ? กับ เหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางแต่ละประเทศของเราเลยถูกเปล่า อเมริกา?
เป็นประเทศแรกที่แบบว่าเหมือนจะไปอยู่ยาวค่ะ แบบไม่ได้ไปเที่ยว เป็นประเทศแรกที่แบบว่า เออ ใช่ แต่ต้องไปแล้วอันนี้ ก็คือเหมือนเราต้องเตรียมพร้อมในการย้ายประเทศอะเนาะ เออ ไปอยู่กับเขา ไปเรียนรู้วัฒนธรรมเขาเนาะ ซึ่งพอไปอยู่ได้แบบแค่เดือนเดียวอะค่ะ ก็เจอกับ
อา โอเค ๆ อืม ๆ ๆ โอเคครับผม โอเค อือฮึ เป็นยังไงบ้างเอ่ย?
เจอกับคุณสามี ที่แบบ ปะ เออ ตอนนั้นเป็น เราก็คุยกัน เดตกันเนาะ จนสุดท้ายก็ เออ เหมือนได้แต่งงานกับเขา แล้วเราก็เลยกลายเป็นว่า เกือบจะต้องอยู่ที่นั่นแบบถาวรไปเลยอะค่ะ อืม ใช่ แต่ด้วยความที่เราอะเป็นคนที่ชอบเดินทางตั้งแต่แรก ใช่ไหม เราอะไม่ได้ตั้งใจจะแบบว่าตั้งรกรากอยู่ที่อเมริกา ทีเนี้ยค่ะ คือคุณสามีอะเขาก็เป็นลูกทหารอะค่ะ คือตอนเด็ก ๆ อะ เขามีโอกาสที่จะได้ย้ายประเทศบ่อย ๆ เหมือนกัน เขาก็เลยเหมือนแบบว่า ใช่ พออยู่อเมริกาไป 5 ปี ใช่ไหมคะ แล้วงานของเขาเนี่ย <tsk> ต้องบอกว่าเขาทำงานให้กับรัฐบาลอเมริกันน่ะค่ะ แล้ว เออ มันดันมีตำแหน่งอะไปเปิดอยู่ที่เกาหลี ตอนนั้นนะ
อ๋อ ครับ ๆ ๆ ๆ อืม อา ครับ ๆ อ๋อ ครับ ครับผม ครับ ๆ ๆ อืม ครับผม ทีนี้เราก็ อ๋อ เราก็เลยแบบว่า อ่า เป็น <tsk> ก็คือเป็นคนในครอบครัว ถูกต้องไหม เหมือนสามีไปทำที่ไหนเราก็จะย้ายตามไปอยู่ด้วยกันเลย
เออ แล้วเขาก็สมัครไป ใช่ ใช่ ๆ ๆ เพราะว่าอันเนี้ยคือเขา ตอนที่เขาเด็ก ๆ อะค่ะ เขาก็ต้องย้ายตามพ่อไปอังกฤษ ไปอยู่จีน ไปนู่นนั่นนี่ คือเขาก็ย้ายตามพ่อไป เพราะฉะนั้น
ต้องไหม? อืม อ๋อ นี่คือแบบเป็นครอบครัวทหารเลย ช ใช่ไหมครับ ทางนู้น ของคุณสามี?
พ่อเขาเป็นทหาร ตอนเนี้ยเขาเกษียณแล้ว แต่ว่าสามีเนี่ยทำงานในค่ายทหารอะค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ทหารอะ มันน่าจะเหมือนอารมณ์คล้าย ๆ รัฐวิสาหกิจอะค่ะ
อะฮะ อืม อ๋อ ๆ

อ๋อ
ใช่ คลอดลูกได้ สอง เดือนก็โควิด แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างชัตดาวน์ ทีนี้จากที่เราแบบอยู่กันมาเกือบ เกือบ 5 ปีก็เลยเริ่มแบบอิ่มตัวอะค่ะ ทีนี้ก็ย้ายต่อ
สนุกน้อยลงเลย อือฮึ อือฮึ อ๋อ
ย้ายต่อ
ย้ายนี่ คือ เป็น เป็นการย้ายด้วยการ อ่า ความสมัครใจของเราเองเลยหรือเปล่าครับ หรือว่าทางอเมริกาเขา เขาให้เราย้ายแล้วจบ พีเรียด อะไรประมาณเนี้ย?
ใช่ ไม่ คือจริง ๆ ด้วยงานที่ งานของสามีเนี่ยเขาจะไม่ได้ย้ายเพราะว่าคำสั่ง ท ทหารเนี่ยจะย้ายเพราะคำสั่ง แต่ของสามีเนี่ยสามารถสมัครไป แล้วก็รับก็ไป ถ้าเขาไม่รับก็ไม่ ไม่ย้าย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ ใช่ ก็ไปต่ออีก 1 ประเทศ ก็คือญี่ปุ่น โอกินาวะ ญี่ปุ่น เป็นเกาะ
อืม ใช่ อ๋อ โอเค ๆ ครับผม ที่ญี่ปุ่น อา โอ้ โอกินาวะเลย ใช่ ๆ เออ ๆ มีค่ายทหารอยู่ ใช่ ที่โอกินาวะ เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเลย <chuckles>
ใช่ ใช่ ๆ ๆ ใช่ แล้วไปช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบเหมือนโควิด เริ่ม คือจริงมันก็ยังชัตดาวน์อยู่บ้างแต่ก็เริ่มซาขึ้นแล้ว แต่เรารู้สึกว่า หลายร้านเลยอะค่ะ ร้านอาหารหลายร้านอะเขาไปไม่รอดอะ เออ ใช่ เขาปิดตัวไปเลย ใช่ แล้วเรารู้สึก ไม่รู้สิไปแล้วมันหดหู่ <chuckles> ไป ไปแล้วมันหดหู่
อือฮึ อ๋อ ใช่ มันต้อง อาจจะต้องปิดตัวลง ใช่ไหมครับ อือฮึ อ้อ ใช่ ด้วยบรรยากาศของเมืองที่แบบ เนาะ คือก็เรียกว่าโรคระบาดได้เต็มปากอะครับช่วงนั้นผมว่า ช่วงที่มาใหม่ ๆ อะ
อืม ไม่รู้อะ อือ ไม่รู้ว่าเพราะคลอดลูกด้วยหรือเปล่านะ แบบฮอร์โมนมันก็แบบ เออ ขึ้น ๆ ลง ๆ ใช่
ของโควิด อา มีส่วนครับผม เพราะว่า อ อือ เอฟเฟกต์ในความเป็นซึมเศร้าของคุณแม่หลาย ๆ ท่านพบเจอ <chuckles>
นั่นแหละ ใช่ ก็เลยย้ายไปโอกินาวะเนี่ยได้ประมาณ 13 เดือนอะค่ะ ก็บอกสามีว่า "กลับมาอเมริกาเถอะ" เพราะว่าเหมือนลูกตอนนั้นก็ประมาณ 2 ขวบแหละ อยากจะแบบกลับมา เพราะจริง ๆ อเมริกาเนี่ย มันก็ถือเป็น เราก็รู้สึกว่ามันเป็นบ้านหลังที่ 2 ของเราแหละ เมืองไทยเนี่ยยังเป็นบ้านหลังแรกอยู่ แต่อเมริกาเนี่ยมันเป็นบ้านหลังที่ 2 ที่เรารู้สึกว่า คุณภาพชีวิตอะมันดีกว่าที่เมืองไทยแน่นอน แล้วเรารู้สึกว่าเราอยาก ใช่ เราอยากเลี้ยงลูกที่อเมริกาอะค่ะ เออ ก็เลยแบบย้ายกลับมาอีกรอบ
อา ก็ อ๋อ อือ อา ๆ ๆ ๆ อา ๆ ๆ ครับผม อือฮึ ใช่ ๆ ใช่ครับผม ถูกต้อง ก็ อืม ก็โอเคแหละเพราะว่ามัน มันเป็นปัจจัยของครอบครัวให้ ที่ร่วมด้วย ที่จะต้องตัดสินใจเนาะ การที่แบบว่าเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตมาที่ไหนเนี่ย เพราะว่า ผ ผม พ่อแม่ทุกคนเนี่ยจะต้องแบบครุ่นคิดในสมองแน่ ๆ อะ <chuckles> เพราะเด็กอะเราอยู่กับเขาแป๊บ ๆ เดี๋ยวเขาจะโต เดี๋ยวเขาก็ต้องเข้าโรงเรียนแล้วเนาะ อืม ก็เลยกลับมาที่อเมริกาจนถึงทุกวันนี้ ถูกต้องไหมครับ?
ใช่ ใช่ ก็สุดท้ายก็เลย ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ ก็คือบ้านเนี่ย ก็คือแบบที่ที่เราอยู่แล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นอะ มันอยู่แล้วเรารู้สึกปลอดภัย อะไรแบบเนี้ยอะค่ะ ก็เลยแบบกลับมาอยู่ที่นี่ ตอนนี้ก็เลยอยู่ที่นี่มา 3 ปีแล้ว อือฮึ
อืม อ้อ ครับผม โอเคเลยอะ อา อุ๊ย คุณ คุยกับคุณแล้วสนุกอะ เหมือนได้ผจญภัยไปด้วยเลยอะ โดยเฉพาะเรื่องหมอดู <laughs> กับการตอนไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ย ช ชอบมาก
<chuckles> อ๋อ <laughs> เออ <laughs> โอเคค่ะ
อย่างไรก็ขอบคุณที่มาแบ่งปันกันนะครับผม
ได้เลยค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับ